Eh, più o meno, nel senso che io non è che lo sento molto, però sì, più o meno sì.
Mh. Ma a parte scusa l'ignoranza, eh, a parte il cous cous che vabbè sappiamo che esiste il cous cous, lo mangiamo, mangio anch'io a volte anche qua. Tipicamente di marocchino cosa cosa c'è?
Ehm No, no, vai dimmi. Allora, c'è tajine che so è praticamente un piatto di terracotta, infatti si cuoce direttamente lì, ehm, in cui c'è ci sono c'è o pollo o carne rossa, con le verdure e tipo un brodino.
Sì. Sì. Sì. Ah, okay. Sì, sì. Non c'è anche riso, perché pi a me piace ad esempio ma lo vedo in alcune cucine, l'associazione del pollo o della carne col riso. Non non c'è questa cosa invece nella cucina marocchina?
E lo mangi col pane. Ehm, non molt ehm, no allora c'è un piatto, ehm, simile, ehm, però è un p allora questo infatti è forse il mio piatto preferito in assoluto, cioè i e io lo amo e non so anche il perché: perché è sia dolce che s <chuckles> è sia dolce che salato, nel senso che a volte usano una pasta, uhm, non so, come spiegarla, ehm, lo fanno col pollo, sul brodino, l'uvetta e a volte se vuoi, puoi metterci lo zucchero sopra. Quindi è in realtà salato, eh, sì in realtà è salato, ma è allo stesso tempo è anche dolce e io lo amo, cioè questo piatto è è il mio cuore.
Mh. <chuckles> Eh, beh, piace, eh. Ah. Sì. Mh. Sì. Sì. Ah, davvero? Particolare. Embè. Mi sembra stranissimo, però mi piacerebbe provare, sai io sono curiosa per provare i cibi nuovi. Quindi sul sul pollo si può mettere lo zucchero in pratica.
Si chiama Sì, ce la metti più sulla pasta in realtà, però, mhmm, c'è questa combinazione appunto, sì, sì, sì.
Mh. E quindi tu vedi che si incontrano bene questi sapori.
Eh, a me piace, cioè nel senso che l'ho mangiato 1 volta e ho detto: "Okay" esatto; cioè, no, veramente quello lo mangerei tutti i giorni se fosse per me. Tu invece? Hai un piatto preferito?
Ah. Sì, ti sei innamorata. <chuckles> Eh, succedono queste cose. Sì, sì, sì. Ma guarda, io ti dico, mi piacciono tante tanti tipi di pasta. A me piacciono tantissimo ad esempio i formaggi, anche se adesso col colesterolo è un po' alto devo stare attenta.
Ah, mh-mh.
Formaggi francesi poi, ma anche noi ne abbiamo tantissimi, eh, però son stato in Pari a Parigi per l'ultimo dell'anno, ho provato a comprare il Roquefort
<chuckles> Okay. Sì, sì, sì, sì.
forse ce l'hai presente, Gorgonzola all'ennesima potenza, però in Francia. Sì, sì, sì, però in Francia è tutto cioè 1000 volte più buono, più cremoso, più infatti a me piace molto ad esempio la pasta col gorgonzola. Non so se mai provato a mangiarla.
Ah bello forte, allora. Mh-mh. Ah. Questa non l'ho mai mangiata. Proverò.
Ma sì, è facile. Ma ti piace il gorgonzola in genere?

Non particolarmente, cioè io sono creativa in altre cose, io dipingo, sto cercando di di imparare a fare dei collage decenti, e, non non, mhmm, ci vuole tempo. Però non l non lo so, la creatività in cucina stare troppo mi annoia, quindi sono più per le cose più velo ì,s a te piace?
<chuckles> Okay. <chuckles> Bello! Mh-mh. Okay. Io. Allora, io non sono molto brava, nel senso che mi piace più fare dolci, mi piace veder ricette nuove e farle.
Mh. Ehm. Mi piacciono, cert
Ehm, ma, non sono molto portata per il salato, nel senso che mi scoccio, cioè io per me stessa mangio sempre le stesse cose, perché non ho molta inventiva. Ehm, mentre per il dolce, mi piace stare lì a cercare, a non lo so, a mescolare.
Si. Mh. Mh. Si, si, si. Si. Ah bello, ti viene questa creatività perché ti piace di più.
Esatto, poi mi piace in particolare farlo per gli altri, cioè quindi magari se c'è un compleanno, una determinata festività, mi piace pensare di fare qualcosa di dolce, ecco.
Mh. Quando c'è bello! Sì, sì, sì. Ma, il tuo dolce preferito? Visto che ti piacciono tanto i dolci.
Mh-mh. E ehm, allora, io sono più da gelato, cioè il gelato io lo mang <chuckles>
Mh. Ah! Il gelato lo adoro anch'io però, eh! Il mio dolce preferito è il gelato, assolutamente. <chuckles> Sì, sì, sì, assolutamente. O sennò avevo preso una volta, uhm, appunto avevo degli amici, una cheesecake ma non era proprio cheesecake, era più una mousse ai frutti di no quella volta era la fragola. Ehm, son rimasti tutti stupefatti, era fantastica.
E io lo mangerei anche d'inverno se fosse per me, senza problemi. Ehm Mh-mh. Eh immagino. Infatti io preferisco le cose più mhmm, cioè più cremose, ad esempio i tiramisù, o questi dolci così, piuttosto che sai, quelle torte da da panificio, cioè da pane da come si chiama?
Mh. Sì. Si, si. Si, quelle più dure, tipo le crostate, le torte che son più dure.
No, no, quelle quelle belle spesse col Pan di Spagna e così, a me non piacciono. Sono troppo per me.
Ah okay! Okay. Mh. Sì, sì, sì, sì. Anche a me piace di più. Se io devo scegliere un dolce, lo lo scelgo più cremoso, è vero, assolutamente.
Esatto, e anche io, sì, sì, sì.